Und da sind ja paar 'n Parteien, ähm, ja auch strikt dagegen, äh, aus na ja, mehr oder weniger, finde ich jetzt persönlich, unerklärlichen Gründen, ähm, und ich weiß nicht, also wie ist das bei dir so? Findest du, jüngere Leute sollten wählen dürfen oder eher weniger oder wie ist das?
Mhm. So, ich sage, klar, nicht zu jung, also jetzt soll man, ne, nicht mit 10 oder oder so was. Äh, das wär wär, glaube ich, Quatsch, aber ich glaube, mittlerweile, äh, sind die Leute auch mit 16 schon so weit und und und reif und kriegen ja Dinge in der Welt mit, weil, äh warum sollen sie da nicht schon mitbestimmen können?
Mhm. Ja. Klar, ja. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Klar. Mhm. Mhm. Mhm. Finde ich finde ich da tatsächlich auch, ist eigentlich 'n ganz guter Ansatz. Mhm.
Und ich finde sowieso, grade auch in der deutschen Politik sind ja auch
Mhm.
junge Leute viel zu zu wenig präsent. Also, es sind ja wirklich oft, äh immer alte Leute, die alles bestimmen und ich glaube, die sind dann manchmal auch gerade, was die ganzen neuen Technik, äh äh äh, Sachen angeht, auch gar nicht so offen und ne, ähm
Mhm. Ältere mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Mhm.
Da denke ich schon, dass dass da manchmal f falsche Entscheidungen getroffen werden.
Mhm. Mhm. Klar natürlich, da werden wahrscheinlich sehr viele falsche Entscheidungen getroffen. Das ist ja natürlich vielleicht auch nicht unbedingt immer sch böse gemeint so mäßig, aber, äh, ich glaube, da ist ja ganz oft dieses: „Okay, ich kenne mich mit dem Thema nicht aus“, beziehungsweise als Bundestag oder was auch immer kennt man sich da einfach zu schlecht aus und dann ist immer so 'n bisschen dieses: „Ja, okay, wir wir geben mal Gesetze.“ Die werden dann natürlich klar, die werden die gehen ja durch Profis und so durch, aber da ist vielleicht auch 'n bisschen dieses
Mhm.
ja, hört sich jetzt bisschen dumm an vielleicht, aber dieses jugendliche Leichtsinn vielleicht auch manchmal nicht so da, ne, wo man sich so denkt: „Okay, aber ist das für uns“
Ja, ich glaube, es ist mehr diese Offenheit. Also wenn ich manchmal so dran denke oder vielleicht kennst du es auch, wenn du jetzt an deine Oma oder Opa denkst und allein das Thema irgendwie, ja, Mo Mobiltelefon, Handy, Computer, irgendwie Digitalisierung, äh, irgendwelche, ne, was wa was gab's hier für 'n Aufschrei, als sie gesagt haben, die wollen das Deutschlandticket nur digital anbieten? Da war ja direkt alle: „Oh mein Gott, die alten Leute, die dürfen das nicht und die kriegen das doch gar nicht hin“, obwohl ich denke
Hm. Genau, genau. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Klar, klar. Äh Ja. Ja, ja, ja. Mhm. Mhm. Genau.